बिल्कुल, बिल्कुल देखिए सही कहा आपने और कुछ सबको क्या होता है कि कोई मौसम बहुत पसंद होता है, कोई मौसम नहीं भी पसंद होता है। मेरे लिए क्या है कि मुझे अक बहुत से लोगों को तो बारिश पसंद रहती है लेकिन मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि कई कारण हैं, एक तो मेरा जो काम है वो भी थोड़ा-सा प्रभावित होता है बारिश की वजह से। और मुझे जो है देखिए बड़ी छीछा-लेदर सी हो जाती है, हर जगह कीचड़-कीचड़ हो जाती है, घर में भी छीछा-लेदर हो जाती है, तो मुझे बारिश थोड़ा कम पसंद आती है।
हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। बारिश, हाँ, वही मतलब बारिश जब स्टार्ट होती है ना, तभी अच्छा लगता है, तभी अ, ऐसा मन में उत्साह रहता है कि हाँ बारिश आएगी तो मज़ा आएगा, मज़ा आए बट जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, बारिश अपना प्रभाव दिखाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या है ये? मतलब ज शुरू में तो बहुत सही लगता है कि हाँ, बारिश हुई। अ, और वो जो मिट्टी की महक आती है, मैं तो उसको बयान नहीं कर सकता हूँ।
जी, जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए
तो, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन शुरू में ही लगती है। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है, फिर पता चलता है कि हाँ यार ये बारिश तो बहुत दुखदायी है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने और क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग क बारिश जो है शुरू में हल्की-फुल्की जब होती है ना, तब अच्छा लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ज़रूरत से भी ज़्यादा होने लग जाती है, तब सबके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। अ, लोगों के रहने के लिए दिक्कत हो जाती है अ, काम प्रभावित होता है, तो मुझे लगता है देखिए और लेकिन एक बारिश के मौसम का एक बड़ा फ़ायदा भी है। बारिश के मौसम में कभी आप चाय-पकोड़े खाएँगे, तो देखिए कितना एक अच्छा अनुभव रहता है, उसका तो मुझे लगता है कि कोई भी मुकाबला नहीं है।
हाँ, हाँ। हाँ। बहुत ज़्यादा। हाँ। हाँ। अरे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अ, वो तो है। मतलब मनोरंजन तो हो जाता है बारिश में। अभी जैसा कि हम देख सकते है कि अभी जो, सिनेरियो चल रहा है दुनिया का। मतलब ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है।
जी, जी। जी, जी। जी, जी।
तो, मतलब बारिश अ, समय से पहले ही हो जा रही है और जब किसानों को ज़रूरत है पानी की, तो टाइम पे बारिश ही नहीं हो रही है।
जी, जी। बिल्कुल।
तो मतलब ये भी मतलब ये जो मौसम है ना, कुछ हद तक तो हमारे ऊपर ही निर्भर कर रहा है कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हम मनुष्य बहुत ज़्यादा अपने लिए स्वार्थी हो गए हैं और
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी।
माँ प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं।

जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, इसीलिए तो मुझे देखिए ठंड का मौसम जो है, सर्दी का बड़ा पसंद रहता है क्योंकि देखिए, सबसे अच्छी बात उसमें लाइट हो या ना हो, एसी हो या ना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर हमें पस पसीना नहीं आना होता है, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। गर्मी मौसम में देखिए जब भी दोपहर में जाना होता है मोटरसाइकिल से कभी आप गए हो, तो देखिए बड़ी दिक्कत होती है, एकदम गरम-गरम हवाओं के बीच में जाना पड़ता है। और ठंडक में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जाइए आराम से थोड़ा-सा हाँ, त उंगलियों में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, ठंडा-ठंडा लगता है लेकिन
ज़रूरत नहीं, हाँ। हाँ। हुँ। हाँ, ये तो है ही। हाँ। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा-सा फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन अ, मतलब मेरा जो पसंदीदा मौसम है, वो वसंत ऋतु है मतलब उसमें ऐसा रहता है कि ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी तो मतलब ऐसा बिल्कुल
जी, जी, लेकिन जी। जी। अच्छा। जी, जी।
उम, संतुलन बना रहता है उस टाइम पे, तो अपना हेल्थ है मतलब स्वस्थ है जो वो भी अच्छा रहता है और मतलब स्मूथली सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। देखिए, बिल्कुल सही कहा लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो अब उम, मेरे एरिया में क्या है कि ठंडक बहुत कम दिनों के लिए पड़ती है। जैसे पहले क्या था कि 1-2 महीने ठंडक पड़ती थी, अब क्या है 10 ही 15 दिन लगभग ठंडक पड़ती है, ज़्यादा ठंडक भी नहीं पड़ती है। अ, बाकी जो और दिन होते हैं वो हल्के-हल्के ठंडे ही होते हैं, तो मुझे ठंडक का दिन काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए एक तो जब को काम करके आओ घर पे और रजाई के अंदर बैठने को मिल जाए, तो बड़ा एक आनंद आता है, जी।
आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ। हुँ। हाँ। अच्छा। ओके। हुँ। हाँ। अरे, वो वो मत वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या मतलब ऐसे रजाई के अंदर और जैसे एक चाय मिल जाए तो फिर बात ही अलग होती है उसकी।
जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने और वही चीज़ है ना कि ठंडक में चाय मिल जाए रजाई के अंदर और जो है थोड़ा-सा अंगीठी में कोयला सेंकने को मिल जाए, हाथ सेंकने के लिए, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बड़े एक मतलब एक का बहुत अच्छा अनुभव रहता है। और अ, दूसरा देखिए जी, जी बताइए।
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। अ, हाँ, जैसे

बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना गर्मी के मौसम में पसीना बहुत मात्रा में निकलता रहता है, तो क्या होता है कि उसकी वज़ह से भी जो हमारा वज़न है कुछ ना कुछ कम होता रहता है। और दूसरा क्या होता है कि देखिए ठंड के मौसम में खाना तो होता ही है, औ खेलने में भी बड़ा मज़ा आता है। जैसे मेरे घर में हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो गर्मी के मौसम में कहीं न कहीं पसीने के कारण इतने अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, तुरंत गर्मी अ, लग जी, जी। तुरंत गर्मी हो जाती है, तुरंत पसीना बहने लग जाता है और ठंडा के मौसम में जितना खेलना है उतना खेलो, बड़े अच्छे से मज़े से खेलते हैं।
हुँ, हाँ। कम होता है। हाँ। उ, हुँ। बिल्कुल। खेल भी नहीं पाते हैं, और शा हुँ। हाँ। ठंड की बात ही अलग है लेकिन अ, मतलब ठंड से ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि वसंत ऋतु ही मतलब वो जो आता है ना मतलब फागुन के बाद।
जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल।
वो मौसम का आनंद ही कुछ अलग होता है, जब सिर्फ़ पेड़ इक उम, पेड़ में जब हवा बहती है जब हवा बहती है तो पेड़ के पेड़ के पत्ते ऐसे सरसराते हैं, तो वो अनुभव ही कुछ अलग होता है। <chuckles>
जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा। और कि वत वो भी सही कहा आपने जो हल्का-हल्का जो है ठंडा रहता है, हल्का-हल्का गरम रहता है, कहीं न कहीं काफ़ी एक अच्छा मुझे लगता है कि एक मौसम होता है।
हाँ। हाँ। वो उस मतलब हाँ, अगर आपको एक बात बताऊँ तो ये जो मौसम है ना, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे अ
जी, जी।
मन पे भी पड़ता है, मतलब जो बोलते हैं ना कि म जो मन की स्थिति है, कभी खुशी है, तो कभी गम है, तो ये बेसिकली हमारा जो है मौसम की वज़ह से ही आता है, कुछ हद तक तो।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल।
तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल।